Ja, ja. Deshalb, ich find's nicht fair.
Mhm. Aber a andererseits na ja, ich ich weiß, was du meinst, aber irgendwie muss man ja, so 'ne die Leute auch messen, sage ich jetzt mal, irgendwie, damit man so 'ne Vergleichbarkeit hinkriegt. Weil so 'n Text kann man interpretieren und reindenken, machen, tun. Und irgendwie muss man ja dann auch, wenn wenn ja, wenn's da darum jetzt geht, so 'n Abschluss zu erzielen, dann ist es halt auch schwer, so 'n Text dann da zu nehmen als Abschluss. Also dann dann so zu sagen: „Ja okay, der war motiviert und hat sich da Mühe gegeben, aber er kann's nicht so richtig.“ Also
Mhm. <chuckles> Ich weiß.
ist schwierig, finde ich.
Ähm.